Hai, Kak.
Halo halo halo, Kak, juga. Gimana? Ya lumayan baik, lumayan menyenangkan sih. Baru, baru kelar main sama anabul. <chuckles>
Iya gimana, Kak, kabarnya hari ini? Wah, seru. Wah, pas banget nih, Kak, malam ini aku pengen ajak ngobrol Kakak tentang hewan peliharaan deh. Kayaknya seru ya.
Oh, iya. Oh iya oh iya, kan, eee, hewan peliharaan ya kayak kayak anabul yang biasa kan du itu itu yang emang <chuckles> yang emang lagi, apa ya, lagi banyak di, eee, pelihara oleh banyak orang ya.
Iya. Iya, Kak, aku penasaran deh, Kakak ada hewan peliharaan enggak sih?
Ada kebetulan aku punya kucing. Tapi kucingnya bukan nggak aku cuma kucing-kucing biasa. Kucing kampung kata orang kan. Tapi, tapi, eee, perawatannya sama dengan kucing yang ras lain-lainnya gitu gitu.
Wah. Lucu banget. Oke, aku mau tanya nih, Kak, momen apa sih yang paling buat Kakak senang sama melihara kucing?
Nah itu dia, eee, momen ketika misalnya kita punya kucing itu kan, ibaratnya kucing ini bisa jadi teman ya. Kan karena kalau misalnya kita kerja gitu kan stres gitu dan itu bagi aku sih, wo eee, work work ya kayak maksudnya, eee
Mhm.
ketika pulang itu lihat kucing, wah lagi stres lagi s lagi, eee, banyak pressure tadi mungkin di kantor, tiba-tiba ada kucing di rumah, kita main-main kayak release aja gitu, stresnya hilang gitu. Jadi, eee, bagi aku sih itu momen yang, wah, ini nih, daripada aku nggak mesti aku nggak mesti harus pergi jalan-jalan ke mana, cukup di rumah, main sama anabul, aku udah senang aja. Iya kan. Heeh.
Mhm. Ah, seru banget sih, Kak. Aku setuju sih, Kak, tadi kayak kalau kita punya hewan peliharaan tuh buat kita semakin bahagia enggak sih kalau kita baru pulang dari kerja atau kita pulang sekolah, terus kita lihat mereka pasti lucu dan gemas banget ya, Kak? Rasanya tuh kayak bawaannya pengen pulang aja buat ketemu hewan peliharaan.
Iya bener banget. Karena, eee, mereka tuh bisa bikin happy ya kan. Mereka tuh lucu karena bi bisa diajak main gitu, karena tingkah lucunya, belum, eee, wajah lucunya juga kadang.
Iya.

Oh, lebih lama lagi ya, Kak?
Iya, makanya aku kayak, "Ya ampun, kamu bertahan banget ya seharian di bawah kolong." Nyangkut.
Eh, i itu pasti mikirnya tuh udah macam-macam juga kan, dia enggak nemu nih, udah seharian lagi gitu kan, pasti di bawahnya udah panik. Mmm.
Makanya, Kak. Aduh itu lucu banget sih. Tapi ya Kak, Kakak nih, pernah enggak sih, eee, ada nih waktu Kakak lagi sedih, atau lagi susah, terus, eee, kucing Kakak nemenin Kakak atau mungkin ada kejadian yang buat Kakak terharu terhadap hewan peliharaannya? Coba deh, Kak cerita.
Bener banget lagi, Kak, emang ada tuh, ada juga, eee, lagi masalah pekerjaan nih di kantor kan, terus pulang, kan bawaannya udah langsung bad mood dong gitu enggak ngapa-ngapain. Udah, duduk aja langsung di sofa, duduk, eee, lang banyak pikirannya macam-macam lah gitu kan, soal bikin kerjaan, eh enggak tahunya itu dateng, duduk di pangha di paha gitu kan, langsung di pangkuan gitu, sambil biasa kan kalau katanya kalau kucing yang nyaman tuh kan dia sambil ngedengkur gitu ya, b bergetar gitu kan badannya gitu kan ya, kayak heeh, eee, ya udah, kita kan pas, eee, dia dateng, e ya udah, otomatis kan kita elus kan. Nah, itu udah itu wah momen itu dia benar-benar seakan-akan dia jadi teman, teman lagi, eee, sedih nih gitu kan, wah ada dia nih gitu kan. Heeh, makanya wah, ternyata, eee, ajaibnya kadang kucing itu kayak gitu kan, dia bisa dia bisa aja ya dia bisa ada dengan momen yang berbeda-beda, gitu loh
Iya. Iya, ngerti. Iya, kebayang. Iya. Mmm. Mhm. Iya, Kak, kucing tuh walau kita enggak bisa saling interaksi ya sama kucing, tapi dengan adanya kehadiran mereka tuh buat kita jadi lega, kita semakin tenang. Kadang ya Kak, aku kalau misalnya lagi sedih terus mau curhat tapi enggak tahu nih sama siapa, kadang aku obrolin aja semua perasaan aku ke kucing aku, walau dia mungkin enggak ngerti ya sama bahasa manusia ataupun dia juga enggak bisa respon, tapi kadang itu melegakan aku banget sih Kak, bisa ngobrol atau lihat reaksi kucing itu sendiri yang memelas, itu benar-benar membantu banget sih Kak, dengan adanya hewan peliharaan untuk kita kalau kita lagi sedih atau kita lagi susah.
Iya. Iya. Sedih banget. Setuju banget sih, Kak, itu kalau tanpa hewan peliharaan kayak kucing aja gitu kan, eee, kan dia karena dia, eee, untuk peliharanya kan dia dalam rumah ya kan, kita enggak mesti repot-repot ke luar rumah, dia bersih, segala macam, makanya kadang kucing juga menjadi salah satu peliharaan yang paling favorit ya, yang diperlihara oleh manusia. Nah.
Iya, di rumah. Iya, benar banget, Kak, banyak banget, bahkan anak-anak kecil pun juga suka kucing, bukan hanya orang dewasa ya, Kak?
Bener.

Heeh, makanya kan, pelihara peliharaan kucing bagi aku sih kayaknya, eee, perlu deh, bagi orang yang mungkin workaholic, atau dia memang banyak banyak kerjaan lah, segala macam lah, gitu kan. Apalagi sekarang kalau soal melihara anabul kayak gitu kan, untuk makannya pun udah gampang banget ya, pet shop pun udah banyak, gitu kan.
Setuju setuju. Mmm. Benar, Kak. Iya, setuju banget sih, Kak. Tapi ya Kak, eee, hewan peliharaan itu tuh, bisa jadi teman juga enggak sih, dalam kehidupan Kakak sehari-hari?
Mmm, mhm. Nah itu dia, eee, jadi teman itu automatically, si anabul kita ini kan a ada di rumah itu kan memang kita fungsikan untuk sebagai, pelepas stres kita, dan dengan sendirinya jadi teman Itu, kadang, eee heeh, kadang cukup dengan, eee, ngelama-lama, sejam, 2 jam, itu udah te bahagia, udah happy banget. Karena mereka pun mereka kerjaannya juga mereka hidupnya gampang banget ya, dikasih makan, terus, main-main, kerjanya main-main, terus kadang, bikin, eee, yang punyanya banyak belanja akhirnya, mungkin sofanya ya udah <laughs> gitu, mhm mhm. Mmm.
Mhm. Benar, jadi teman ya. S iya lagi, Kak. <chuckles> Benar banget, Kak. Aku tuh, sama Kak sama Kakaknya. Aku juga punya kucing. Dan, rasanya tuh, kayak jadi sahabat aku banget, Kak. Karena kucing aku tuh menemani aku di saat aku sedih, di saat aku senang, di saat aku ulang tahun, di saat aku galau tuh, pasti selalu ada kucing aku di kamar aku, ngeliatin aku, nemenin aku. Jadi aku ngerasa, kayak enggak sendirian gitu menghadapi semua rintangan hidup ini. Apalagi, yang kayak Kakaknya tadi bilang ya, ngelihat kucing tuh, rasanya kayak hati kita tuh jadi, ngerasa lebih senang, terus ada, kembali lagi lah semangat motivasi aku untuk menjalani hidup, menjalani pekerjaan dan dunia yang rumit ini ya, dengan kita ngelihat hewan peliharaan kita, kucing gitu contohnya.
Mhm. Iya. Setuju banget, yang namanya ce kucing ini, emang buktinya aja sekarang kucing banyak dipelihara oleh oleh banyak orang kan, malahan, eee, mele diadopsilah istilahnya, gitu kan, yang dijadikan dikasih nama lah, segala macam gitu kan, lucu-lucu. Nama juga Mhm mhm.
Iya. Benar, aku juga pernah ngelihat riset, Kak. Eee, masyarakat yang memiliki hewan peliharaan tuh, pasti, eee, tingkat kesenangannya lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya hewan peliharaan loh.

Mhm. Anak kecil suka banget kadang juga mainnya gemes, dan lucunya kebanyakan si kucing ini kalau udah ketemu sama anak kecil dia banyak diam ya, kan. Dia diam aja gitu. Eee, coba kita yang bejek-bejek dia gitu udah, langsung. Kadang dia juga melawan kan. "Lu sama anak kecil segitunya," gitu loh.
Iya lagi, ya. Iya. Mhm, kucing tuh walau enggak ngerti bahasa kita tapi dia tuh, eee, ngerti gitu loh, Kak. Eee, apa yang kita lakuin, atau apa yang siapa pemiliknya, siapa orang baru. Karena setiap ada temen-temen baru aku datang ya, ke rumah. Mau ngelus-elus kucing aku nih, pasti kucing aku lari Kak, karena dia tahu itu bukan majikannya, atau itu bukan orang yang dia kenal. Kucing pun tuh a pintar ya, Kak, bisa tahu gitu loh, ini siapa, dia kenal apa enggak, iya, itu sih kerennya kucing.
M betul. Iya. Bener banget sih, Kak. Bener bener. Dia bisa paham. Mmm. Ya, makanya enggak salah juga kalau si ku eee, kucing salah satu piaraan favorit, dan meliharanya juga, eee, simpel di rumah walaupun banyak yang effort ada juga yang effort banget biar kucing gitu sampai dibikinin rumahnya segala macam ya, kan. Dan apalagi sekarang kalau untuk, eee, beli masa kanan pun udah gampang banget pets shop udah banyak gitu. Ya pokoknya
Iya, Kak. Tapi ini pastinya enggak berlaku cuman kucing aja ya, Kak, tapi hewan peliharaan yang lainnya tanpa terkecuali. Mau anjing, ikan, kelinci, atau apa pun itu pasti dengan adanya hewan peliharaan di rumah, di sekitar kita tuh, buat kita jauh lebih bahagia.
Betul betul, Kak. Ya tergantung itu Kak, mhm. Setuju banget sih, Kak. Hewan peliharaan itu, eee eee, teman dekat kitalah setelah pasangan mungkin gitu kan. Ada pasangan baru, hewan peliharaan kita gitu.
Iya. Bener banget sih, Kak. Kita bersyukur banget ya, punya hewan peliharaan di rumah kita.
Yang Ya. Iya, ada ketika kita susah, nah itu dia salah satu keuntungannya gitu kan.
Iya dan mereka pastinya bakal setia nih nemenin kita, sampai kita tua nanti.
Iya bener banget Kak. Ah, pokoknya serulah kalau punya piaraan yang sehati, yang sesuai dengan kita mau. Ya kan?
Iya, harus pastinya kita juga harus jaga mereka ya, Kak, sebagai keluarga kita sendiri. Tetap sehat dan, yah, dari makanan dan pola hidup lainnya. Oke deh Kak, terima kasih banyak ya Kak, untuk informasinya dan juga obrolan kita hari ini.
Iya, setuju. Harus sih, tetep. Hmm. Oke sama-sama, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Oke.